Иногда посмотришь в глаза вот, э, собачке <chuckles> своему, и, да, очень хорошо становится, да-да-да. Вот, но и но и кладезь тоже вот, когда, э Ну я не знаю, я слышал, что от, э, животные помогают, э, справляться с какими-то вот расстройствами, с депрессией, помогают успокаиваться, если вот какое-то напряжение такое есть.
Это тоже, да. <chuckles> Ну это есть, э, действительно, потому что Ну во-первых, у нас вырабатывается гормон счастья, когда мы, э, гладим животное или вз взаимодействуем с животным. А потом же есть ещё очень много всяких, э, терапий, да. Когда люди, допустим, с лос с ну, с лошадью, да, общаются, <tsk> и, э, они помогают как-то восстанавливаться и психологически, и в принципе. Или там с дельфинами, я знаю ещё есть. Это, конечно, не совсем питомец, но
Мгм. Вау. Мгм.